क्योंकि हमारा हमारा मानना है कि जो हम अ, सनातन धर्म में जो बात कही गई है कि मोक्ष, जीवन और क्योंकि अ, जो ये रिपीटेटेड साइकिल है। जो हमारे यहाँ माना जाता है कि इंसान बार-बार जन्म लेता है और बार-बार उसकी मृत्यु होती है। अगर इस चीज़ से आपको ऊपर उठना है तो आपको बनारस जाना चाहिए वहाँ पे बाबा अ अ, विराजमान है। तो एक बहुत अच्छी अ, मतलब एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे जाके। आप कहाँ-कहाँ गई हैं वैसे? अ, दोस्तों
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ। अम, मैं तो अ, दोस्तों के साथ कम गई हूँ, मैं ज़्यादातर अपने परिवार के साथ ही घूमती हूँ। अ, दोस्तों के साथ तो मैं आस-पास ही जैसे अ अ, बैंगलोर में थी तो वहाँ पर अ अ, जो पास की एक जगह थी। अ, उसे अ, वहाँ पर बोलते हैं अ, है उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो वो कनकपुरा रोड करके है वहाँ से आगे जाते हैं हम, तो वहाँ पे एक नदी है। जो अपनी अ, कावेरी नदी है ना? तो वहाँ पर गए थे हम दोस्तों के साथ तो बहुत ही सुंदर जगह थी और जब दोस्तों के साथ जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ भी जाओ चाहे घर हो, बाहर हर जगह यादगार तो हो ही जाती है। हाँ, हुँ तो मेरा ऐसा नहीं हाँ। मैं कह रही हूँ कि मेरा ऐसा नहीं है। मुझे एक्चुअली दोस्त वगैरह घर पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके साथ ताश खेल लिए या लूडो खेल लिया, गप्पे मार ली, फ़िल्म देख ली तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। <sniffs>
जी। जी। जी, जी। जी, जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और और और आपको मतलब कौन-कौन सी जी, जी बोलिए? अच्छा। अत अच्छा वैसे तो हम लोग भी जैसे अब जो चूँकि हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं क्योंकि अभी अर्निंग फेज़ में तो है नहीं। तो मतलब बार-बार बाहर जाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग भी यही जनरली यही करते हैं जैसे कि अ, लूडो खेल लिए जैसा आपने कहा कि आप भी लूडो खेलना पसंद करती हैं या फ़िर ताश खेल लिए। तो ताश तो हमको नहीं आता है खेलना मेरे दोस्त खेलते हैं। <chuckles> तो लेकिन अ, हमारे अ अ
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। <chuckles> हाँ, हाँ। नहीं मुझे भी अ, एज़ सच क कोई वैसा ताश नहीं आता है पूरा। बस वो 3 वो कुछ आता है 3-2-5 करके बस एक ही आता है।
अ, जी, जी। हाँ, हाँ। अ, हाँ। हाँ, हाँ एक एक अ, हाँ, अब अ, हाँ, जिस बात जिस चीज़ की आप बात कर रही होंगी एक 29 करके होता है शायद। हमको भी सिखाने का कोई लेकिन ताश में दिमाग बहुत लगता है ना। उस चक्कर में हम सीखना नहीं चाहते कि ना, ये नहीं होगा हमसे। <chuckles> तो
<chuckles> हाँ, हाँ, हाँ। उम, नहीं। हाँ जी, हाँ जी।

उ तो और एक और त तरीका जैसे कि अ, जी अ, मैं बोलूँ पहले <chuckles> अ, हाँ अ, हाँ, तो एक और तरीका जैसे कि अ, हम लोग बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पे तो जैसा कि आपको पता ही है बॉयज़ हॉस्टल एकदम श्मशान वाला सिस्टम होता है कि, या तो पूरा हल्ला होगा या तो कोई कुछ नहीं। तो हम लोग को हम लोग के जनरली ये है कि अ, हम लोग डिबेट करते हैं, जीडी कर लेते हैं। जैसे अ, ग्रुप डिस्क डिस्कशन्स कर लिया या फिर डिबेट कर लिया। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि जैसे डिबेट कर लिए, कोई भी स्पेसिफ़िक टॉपिक है अ, जैसे आजकल की दुनिया में जो चल रहा है। अ, जो अ, अलग-अलग जगह युद्ध चल रहे हैं या फिर जो अ, अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं, पूरी दुनिया भर में अ, हर देश भी।
तो यही है कॉलेज हाँ जी। बताइए? हाँ, बताइए। हुँ, हुँ। हाँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।